Ja. Boah.
So. Weil man möchte ja auch nicht so ja, man möchte ja jetzt auch nicht anderen erklären, wie 'n Kind, äh, zu zu erziehen haben, denn es ist ja nicht mein Kind so. Was soll ich der da jetzt erklären? Aber trotzdem ist das in dem Moment f hat man so wirklich diesen dieser Moment, w weil ja eh alles so 'n bisschen grade zu viel ist, und dann denkt man sich so wirklich so: „Boah, krieg da jetzt mal hier dein Kind unter Kontrolle.“ Das kann doch nicht sein, ne? Weil zu Hause rumzuheulen ist die eine Sache, aber im Bus mit 70 anderen Menschen, das ich es ist für mich unverständlich.
Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Mhm. Muss das sein? Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm, ja. Aber was du vorhin gesagt hast, so, ähm, finde ich schon auch also, mit denen, ähm, so Fünfzehnjährige klar, müssen die ans ans Handy oder sind die am Handy und ist vollkommen in Ordnung. Weil das, finde ich, ist zum Beispiel auch so mittlerweile es ist ja so normal, dass du halt auch deine sozialen Kontakte halt auch online hast. Also, du hast die natürlich auch offline, aber du chattest halt mit denen auch sonst so. Das hatten wir früher nicht und wenn du das denen nicht erlaubst, dann schließt du die halt auch aus, ne? Also, wenn du jetzt sagst: „So, ne, du darfst jetzt kein Handy haben“, dann ist dein Kind halt das, das keinen Kontakt mit seinen Freunden hat und dann so ungefähr der Außenseiter irgendwann. Also, das muss man heutzutage auch mit bedenken, dass einfach zu sagen: „Ne, kriegst du nicht“, halt auch wirklich ganz weite, ja, Implikationen fürs fürs Sozialleben hat und dass man da schon gucken muss, was geht so.
So. Mhm. Mhm. Mhm. Genau, genau. Genau. Exakt, exakt. Genau, ja. Mhm. Genau, genau, genau. Das ist so, wie wenn du früher gesagt hast: „Ey, du hast Hausarrest, du darfst jetzt 'ne Woche nicht raus.“ So, außer zur Schule. Das ist so 'n bisschen die das Schlimme und deswegen finde ich bei so Situationen, das ist schon wicht also, beziehungsweise so Situationen in so 'nem Alter ist das schon wichtig. Aber wie gesagt, kleine Kinder sollten grundsätzlich keine sozialen Kontakte im Internet haben. So. Weil m also, erstmal das und auch einfach, weil die ja auch nicht verstehen, wer ist wer hat was Böses vor, wer hat nichts Böses vor? Wer ist, ich sage jetzt mal, normal, wer ist nicht normal in Anführungsstrichen und so? Ähm, das das geht nicht.
Mhm. Genau. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Was ganz anderes. Ja, ja, genau. Die können es überhaupt nicht händeln, ja. Es geht ja gar nicht. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Die es gar nicht unterscheiden können: „Was ist Realität und was nicht.“ Ne? Also, das das kann man ja immer eh immer weniger entscheiden. Mittlerweile weißt du ja gar nicht mehr: „Ist das dann irgendwie AI, was da mit dir quatscht, oder ein echter Mensch?“ Das kannst du ja gar nicht mehr sagen und dann
Genau, genau. Genau. Genau. Ja, und bei ganz kleinen Kindern kannst du denen auch erzählen: „Ich bin Micky Maus“, und die glauben dir, dass du Micky Maus bist, so. Also, ne, wenn man mir jetzt erzählt hätte mit 6: „Jo, ich bin der Weihnachtsmann“, ich hätte es geglaubt hundert Prozent, ich hätte es geglaubt.
Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm, du so: „Oh schön, das zu Weihnachten.“ Genau. <chuckles> Ja, und dann
Also, ich hätte gesagt: „Ah ja, der Weihnachtsmann, klar, den gibt's ja, vielleicht redet er, vielleicht habe ich grad Glück.“ <chuckles>
Hm. Ja, und wenn er dann sagt: „Hey, lass mal treffen später, dann gibt's Geschenke.“ Du so: „Ja genau, da muss man halt voll aufpassen mit den Kindern.“ <chuckles> Muss man halt, ja. Ja.
Nein, nein, nein, nein, nein, nein. So so nicht so nicht. Also, den ich sage jetzt mal, die das nicht Gute da dran kannte man, aber natürlich war man einfach 'n bisschen leichtgläubiger so, ne? Ist ja auch klar. Ist halt auch einfach dieses Kindliche, das ist ja normal. Ja, du
Ja. Mhm. Ja, es klappt einfach alles. Ja, mega spannend.
ich, ähm, danke sehr fürs nette Gespräch und man hört sich, ne?
Ich dir auch. Genau, ich würde sagen bis zunächst mal. Tschau.
Ja, tschüss.